Und, ähm andere Sachen sind also so, da merke ich auch so das ist ja 'ne recht neue Freundschaft, die ist ja so ein bisschen mehr als Jahr alt. Da merke ich einfach
Ja. Hast du die eigentlich noch f nach dem ganzen Trara? Ja, hast du noch? Okay. Mhm.
Ja, ja, die habe ich noch, die habe ich noch, habe ich noch. Aber wie gesagt, ich also so ich kann's auch nicht irgendwie, äh, vermeiden, ihn das noch 'n bisschen übel zu nehmen. Das regt mich bis heute noch auf. Aber er hat sich halt bei mir entschuldigt und gesagt so: „Ja, du weißt, ich ich ich rede nicht gerne über so was, weil du bist ja schwer konfrontativ und, ähm, ja, ich ich ich habe dann Angst, so zu streiten und so.“ Und dann weißt du, so? Das ist aber trotzdem für mich habe ich ihm gesagt: „Hey, wir sind keine Kinder mehr“, weißt du? Wir sind keine Kinder mehr und wir müssen darüber reden, ist doch egal, auch unangenehm. Aber Kommunikation ist A A und O, nicht kommunizieren ist auch eine Kommunikation, ne?“ Und, ähm, genau, so so, wenn ich merke, so so, es gibt
Mhm. Ja. Okay. Mhm. Mhm. Richtig. Kommunikation, genau, ja. Richtig, Richtig. Ja, ja. Ja.
Freunde, wenn die die so, da unterscheide ich auch zum Beispiel bei Freundschaften. Freundschaften, die ich wirklich lange habe, so über 'n 10- Jahre-Zeitraum, da muss ich keine Grenzen definieren. Da merke ich das. Aber wenn ich so neue Freundschaften eingehe oder wenn Freundschaften noch relativ frisch sind, dann merke ich, dass man immer wieder Grenzen aufzeigen muss, damit äh, damit das auch überhaupt funktioniert, dieses Konzept, diese Freundschaft, diese Beziehung füreinander, ne?
Mhm. Ja. Richtig, ja. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.